У меня такая проблема, что я всегда, ну, последнее время, эм, когда пытаюсь высказать какую-то идею, не обязательно в в группе людей, да, даже просто когда я индивидуально кому-то рассказываю что-то, у меня, как будто, путаются мысли, заплетается язык, и я не могу просто чётко высказать, что я хочу сказать. И, мне кажется, это очень большая проблема. Я не знаю, как мне, возможно, себя натренировать на то, чтобы я, э, ну, мог докла э, как-то свои идеи лучше выражать. И я не знаю, может, ты мне можешь что-то подсказать?
М. Да, слушай, э, тема очень важная и, правда, очень интересная. Э, я с удовольствием с тобой на эту тему, там, поразмышляю, чем тебе можно помочь. А можно я сначала уточню, вот, э, скажи, может быть, какую-то конкретную ситуацию ты вспомнишь или где, в каких ситуациях ты понимал, что, ну, вот здесь, вот, тебе нужно было как-то чётче сформулировать, а, э, ты объективно увидел, что результат был не такой, какой ты бы хотел.
Да. Да, ну вот, например, э, был тут у меня случай, когда я, м, поехал в местную больницу, и там было очень много каких-то курьёзов, прямо и шапито какое-то. И я хотел пойти и рассказать, ну, дру э, друзьям, с которыми я после этого встречался, о том, как как это всё было. Но но, то есть, я это всё, когда видел глазами, для меня это было просто сюрреалистично и и смешно, и как-то всё вместе. А потом, когда я хотел это рассказать друзьям, у меня просто, ну, не находилось таких каких-то, э, я, э, таких, я не знаю, описательных слов, которыми я бы мог это так так же хорошо и живо описать и рассказать, чтобы они это прочувствовали, может быть, или тоже со мной посмеялись, или просто были в шоке, да. Ну, то есть, у меня как-то не не получалось. У меня, э, как как будто, вот, тот словарный запас, который у меня есть в голове, он, э, во время разговора не проявляет себя, вот, скажем так. Вот вот такая ситуация.
Мгм. Так. Ага. А ты это смог, э, вот этот результат, э, как оценить, э? По реакции твоих друзей, которым ты рассказывал историю, и, как будто бы, она их не сильно вдохновила? Или это, не знаю, там, тво твоя какое-то, какое твое внутреннее ощущение, что ты не дотянул в эмоциях? То есть, м, как ты понял, что, э, там, твой рассказ, он был не на том уровне, который ты бы хотел, чтобы он был?
Э, ну, скажем так, эм, э, во-первых, э, это какая-то общая моя тенденция. Ну, последние уже годы я это замечаю, и и и из-за этого я как-то готовлюсь. То есть, если что-то случается, что мне нужно рассказать, э, и я, и, ну, рассказываю без подготовки, то я замечаю, что это как-то всегда, ну, плохо у меня получается. А если, например, я, э, ну вот как, я я я сейчас просто рассказываю не на базе этого случая, потому что в этом случае, э, с больницей у меня было именно то, что я, ну, ожидая, что я просто ужасно расскажу, я себе немножко составил какой-то план. И мне кажется, это очень странно. Я не знаю, кто ещё встречается с друзьями и составляет план того, что он будет рассказывать. Ну, это как-то и Да. Ну, в общем В общем, суть такая, что я составил план, и когда я этот план несколько раз у себя в голове прокрутил, тогда у меня получилась более-менее какая-то, ну, пр э, история, которая была, ну, правильная хр <chuckles> хронологически мне кажется, достаточно, ну, как-то, как это сказать
Да. Да-да-да. Да. Ага. Так. Ага.
Ну, понятно, да? Вот. Э, да. И в общем, да, простые Они отреагировали, ну да, они живы, они тоже были, э, в основном шокированы тем, насколько всё ужасно <chuckles> в этой государственной больнице. Вот. И, ну да, в общем. Э, ну как бы, сама эта история, она была более-менее. Ну, результат был примерно таким, как я ожидал, и меня, в принципе, всё устроило, только потому что я подготовился. А когда я в ну, не готовлюсь, когда меня это застаёт врасплох, я абсолютно вообще, я не могу выразить свои мысли в каком-то ну, так таком ключе, как я бы хотел.
А как друзья отреагировали? Да. Знаешь, у тебя очень, э, крутой системный подход, э, к такой, э, казалось бы, необязательной части: друзья друзьям рассказать историю. Он, э, у тебя такой серьёзный, глубокий. Это просто вызывает уважение. Знаешь, э, щас у меня возникла идея, э, она прямо экстремальная, но, может быть, ты её можешь примерить на себя.
Ага. Готов.
А поч а почему бы тебе не попробовать пойти на стендап?
Ого, это прям очень экстремально. <chuckles>
<chuckles> Это звучит действительно очень экстремально, но, э, сейчас же, в принципе, вот это вот направление очень сильно развивается среди любителей. Да? То есть не обязательно, э, какие-то Есть профессионалы, естественно, там "Высшая лига", вот это вот всё, но, а, такой свободный микрофон и какие-то стендапы, они, э, о популярны и среди людей, для которых это вообще не профессия, они только начинающие. Есть даже, н вероятно, кажется, какие-то курсы. Ну, то есть, может быть, судя по твоему прям глубокому серьёзному подходу, н э, может быть, э, такие курсы даже тебе бы зашли, или попробовать прямо себя окунуть
Мгм.
в такую экстремальную ситуацию, если ты готов, да, и прийти, например, на стендап вот как раз ровно с такой историей, да. "Я не умею рассказывать истории. Я готовлю, э, конспекты своим друзьям, чтобы рассказать, э, что со мной произошло". Ну, то есть вот такой формат.
Мгм. Мне у мне мне уже смешно, когда вот так, когда ты так рассказываешь.
Вот мне тоже показалось, что вот эта вот ситуация, которую ты описываешь, она, э, такая, э, ну, во-первых, она про самокритику. Мне кажется, стендап- это очень часто про самокритику и такой самоанализ, да. И очень часто про людей, которые говорят, что, ну вот, они в чём-то неуспешные, э, и, а на самом деле у них как бы вот какой-то прям очень высокий уровень, э, самоанализа. Плюс они это могут какие-то, казалось бы, поверхностные вещи показать с очень, э, серьёзной стороны. Вот мне кажется, что это в том числе твоя тема.
А. М-да, да, это хорошая идея. Правда, эм, вот эта моя проблема, она не ограничивается м Каким-то, ну вот, м, каким-то юмором, да, который я бы хотел доносить, э. И у меня это тоже в обычных, э, ну в обычных разговорах проявляется. И хо хотя я понимаю, что ну вот с сам стендап, он бы, наверное, меня и вынул из какой-то комфортной зоны, и я бы там как-то, а, себя, возможно, проявил в этом плане. Но у меня вот эта проблема, она проявляется абсолютно везде. Я, например, вот, э, д даже если что-то у меня сейчас произошло, я не знаю, например, мне пришло письмо, э, вот я сижу за компьютером, мне приходит письмо, и у меня сидит девушка в в моей же комнате, и я ей хочу ра рассказать об этом письме и у меня просто мысли теряются. Я не могу, мне бы было в 20 раз легче, если бы я просто позвал её, э, посмотреть на это письмо, чем я сам расскажу. И вот как-то это у меня вот так постоянно, и я не знаю, что мне с этим делать.
Так, да. <chuckles> Куда? Да. Мгм. Да, действительно, но в таких бытовых, э, б вещах, я понимаю тебя, что тут уже не какие-то экстремальные стендапы и так далее, какая-то раскачка, а вот, э, э, может быть это действительно особенность восприятия информации. И вот первое, что бы я сделала, это во-первых, э, э, всё-таки проверила, э, объективность этой проблемы. Ну, то есть вот у тебя есть ощущение, ты там не очень корректно доносишь, э, п свои мысли, правильно я понимаю?
Да, ну и и не только ощущение, мне, мне девушка об этом уже говорила тоже, да.
Всегда. Ага, да, то есть ты, скажем так, проверял истинность этого факта, да, и и была, а, вот эта вот обратная связь.
Да, да. Да.
Ну, знаешь, в таком случае, вот в каких-то, в том числе в бытовых каких-то вещах, а, наверное, важно, во-первых, с близкими людьми проговорить, что, ну, "я вижу, у меня есть такая проблема, я хочу её развивать, да, хочу как-то с этим справляться". И, наверное, из простых таких советов, во-первых, э, не торопиться, да, то есть, м, ну стараться отключить стрессовый фактор, особенно когда это с близкими людьми, уж можно с себе позволить делать ошибки. Э, и делать что-то не идеально. Поэтому тренироваться на каких-то простых фактах, ну то есть вот как ты говоришь, действительно пришло сообщение тебе проще показать: "Прочитай сама, пойми о чём там речь". А ты говоришь: "Щас расскажу в 5 фразах". Да? И скорее всего, ну возможно, это будет сложность определённая, но ты так для себя решаешь, что это такое упражнение и с девушкой договариваешься, что ты таким образом тренируешься, и, э, вот, э, э, ты там формулируешь э эту основную идею.
<chuckles> Да, идея идея хорошая, потому что мне, действительно, не хватает практики какой-то. Э, мне кажется, мне нужно чаще себя, ну вот, как я уже уже говорил, вытаскивать себя из этой комфортной зоны и как-то куда-то себя г где-то <chuckles> где-то всё-таки устно разговаривать с людьми, и в том числе с девушкой, как-то почаще, вместо того, чтобы просить, э, ну, смотреть, вместо того, чтобы просто рассказать. У нас бывает ещё такая проблема, что, например, я могу что-то сказать, а, но сказать это в такой форме, что это не очень очевидно, что я имел в виду. И из-за этого потом разрастается какой-то конфликт, да, понимаешь?
Мгм. Мгм, да, понимаю. Ну, на самом деле, это, вообще, если честно, ситуация не сказать, что прямо редкая, то есть, недопонимание. Ну как, у нас же чаще всего бывает: в голове у нас одна мысль, на языке она уже трансформируется в какую-то другую мысль, а человек с другой стороны, он её воспринимает уже в 3 варианте. Вот. Вот это вот искажение, э, в общении оно случается у людей сплошь и рядом, поэтому ты прям не какое-то большое исключение, а, м, просто, возможно, ты внимательнее к таким вещам относишься. Кто-то, знаешь, бы говорил: "Ну, это меня не понимают, а я на самом деле хорош". <chuckles>
<chuckles> Да, я понимаю.
Возможно, у тебя у само самокритики повыше. А есть масса людей, которые говорят: "Ну, ф, я всё полезное, п понятно объяснил, у меня в голове всё ясно, с языком всё тоже понятно, поэтому это вы меня недопонимаете". Так что такие недопонимания в общении, они регулярно встречаются у людей. И здесь, наверное, есть одно ключевое лекарство- это переспрашивать. Ну, то есть, э, и, например, просить, опять же, от там у своей девушки, да, то есть, когда нормально в любых переговорах, бытовых или небытовых, э, суммировать ту информацию, которую ты получил. Из серии: "Правильно ли я понимаю, что"- ключевые тезисы, да.
Да. Мгм, да.
То есть, вот, бизнес-переговорах это точно одно из главных, э, правил. Проверка понимания, собственного понимания.
Да, точно, точно. Обязательно нужно как-то, э, суммировать и с переспрашивать, потому что часто бывает, что ты просто куда-то, ну, как-то что-то что-то скажешь, и как будто человек понял, и потом пошёл делать. А оказалось, что это з было совсем не то, да. Но нужно, да, действительно как-то переспрашивать. Да, да, я окей, я думаю, я я возьму себе на заметку.
Да. Да-да-да. М, да. Да. А, и Мгм, да, говори.
И и, да. Да, я я хотел сказать просто, ну, что спасибо тебе за за весь этот разговор. И мне было очень полезно. Я обязательно возьму на заметку и буду использовать.
Да, спасибо тебе за разговор. Надеюсь, мы нашли какие-то интересные варианты.